Mhm, iya banget. Soalnya ya biasalah ya perempuan tuh kan seneng banget, eee, coba-coba gitu tuh, gaya gaya, style, jadi bisa dibilang mungkin dari sejak remaja ya ketika puber itu kan biasanya udah mulai ini nih, kita ngelihat orang lain wah bagus tuh pakai itu, kita coba kayak gitu. Nah kayaknya berarti mulai dari SMA mungkin ya, dari mulai SMA itu aku udah mulai coba-coba tuh tapi sebenarnya ada deh kayaknya, eee, trigger-nya itu waktu SMP, jadi kan aku emang dari kecil itu selalu gayanya tuh dipilihin sama ibu aku. Nah ibu aku itu se-simple, eee, oh iya, eee, "Kamu kan putih jadi harus pakai baju yang cerah," katanya gitu. Nah pada waktu SMP kelas 3 mungkin emang udah menjelang puber tuh, aku tuh mau berenang sama teman, ibu aku yang milihin bajunya, bajunya tuh bener-bener kuning ngejreng gitu, kuning ngejreng. Katanya bagus soalnya kan kamu kulitnya cerah gitu, pas aku <chuckles> jalan sama temen, temen tuh pada komen semuanya, ih kamu kok kus kuning sih kayak pisang gitu. Itu tuh gak berhenti gitu ditanyain, "Kenapa pake kuning?" kuningnya tuh soalnya ngejreng banget dan bener-bener gak cuman baju, tapi celananya juga kuning gitu. Nah di situ kayaknya aku udah mulai akhirnya pas SMA tuh nyoba-nyoba sendiri, sampe aku nemuin gaya se gaya personal aku, gitu.
Oh. <chuckles> Iya ya, <chuckles> bener. Mhm. Mmm. Oke. Mmm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Mhm. <laughs> Iya iya. Mhm. Oke. <chuckles> Mhm. Mmm, berarti waktu nemu ini tuh mungkin pas SMA ya, yang nemuin sendiri ya mungkin ya?
Eee, kalau nemuin sendiri itu kayaknya pas kuliahan yang udah mulai dapet gaya personal, iya pas SMA tuh masih coba-coba. Kalo SMA itu kayak ngeliat orang nih yang menurut aku style-nya bagus, aku ikutin. Misalnya ada yang gayanya tuh tomboy gitu ya, aku ikutin, tapi ada nih yang gayanya kayak perempuan banget nih feminim, aku ikutin juga, jadi SMA tuh masih yang coba-coba aja sih.
Oh pas kuliah. Kalau di waktu SMA itu gimana? Oh coba-coba. Hmm. Heeh. Waduh. Hmm, feminim.